Ja. Also, so 'n Hin und Her zwischen Sicherheit, aber auch gleichzeitig: „Ich will frei sein,“ so. „Aber ich will trotzdem noch die finanzielle Sicherheit haben, aber auch komplett frei“, so, ne? Also, so 'n bisschen hin und herschwanken zwischen diesen eigentlich gegensätzlichen Sachen teilweise, ne? Ja.
Ja. <giggles> Ja. Ja, ne, und dann liest man irgend 'ne Info, die man vorher vielleicht nicht hatte, ne? Was ist alles nötig, um diesen Gründungszuschuss zu bekommen zum Beispiel? Und dann liest man vielleicht irgendwas, hm, was man gar nicht aufm Schirm hatte und das demotiviert einen dann vielleicht, weil man doch mehr Aufwand damit hat, als man befürchtet hatte.
Genau. Mhm.